Anong simpleng habit naman yung naging malaki ang epekto sayo?
Um, well iba-iba kasi yung habit ko eh. Ah, siyempre aside from work 'no, ah, ang ginagawa ko kasi, ah, minsan siyempre yung paghahalaman ko, pangalawa yung um, minsan pag may budget ako ti time at saka time alam mo yung nag-ha-hiking kami at saka pumupunta sa beach. So parang yung yung tatlong yun yung parang habit na nasa utak ko 'no, pag tinatanong ako kung ano yung mga lagi kong ginagawa, pag alam mo yun, pag wala akong trabaho, ganun. So masasabi ko na malaki talaga yung epekto nila sa akin, kasi alam mo yun, um, parang kasing ano eh, parang siya yung nakaka-heal ng aking ano, mental health.
Mm. Hmm okey. Mm. Mm, nakaka-relax siya sayo, oo.
Di ba? Yes, ganun. So siyempre pag pagod na pagod ako na galing trabaho, pag ah, kunwari inasikaso ko lang yung mga halaman ko. Alam mo yung ano, gumagaan yung pakiramdam ko at saka meron pa pala kong ano, isa pang habit, yung mga pusa ko.
Mm. Hmm, ano yun? Ah, okey, oo.
Yes oo may oo marami kasi akong pusa, mga 5. So parang natutuwa ako pag alam mo yun, hinahagod ko yung mga fur nila, tapos nag pu-purr sila, ayun. Tapos yung pinapanood ko sila na naglalaro. Alam mo yun? Nakakagaan lang ng pakiramdam.
Mm. <chuckles> Mm. Oo. Mm. Kumbaga parang mga little ah, ano sila eh, parang mga little tigers yung mga pusa na ano, little versions ng mga tigers and lions natin. Eh, ano naman yung parang ah, nagustuhan mo sa paghahalaman rin at bakit sh bakit ito yung isa sa mga habit na talagang nakakapag-pa-relax sayo?
Yes, totoo. Mm. Actually, 'yong sa paghahalaman ko, ah, dati na kasi akong ano, parang natural na kasi sa akin 'yong paghahalaman. Kasi nga, 'yong, ah, lolo at lola ko ano na nagtatanim na sila, alam mo 'yong ano, nagtatanim sila ng gabi, patatas. Tapos, no'ng bata ako, 'pag kunwari madami ng damo, 'no, sa, um, sa bukirin nila, alam mo 'yong sumasama ako, nakiki-linis tapos sa hapon, binibigyan nila ako ng ano, 100 'yon 'yong parang sahod ko. Tapos 'yong oo, tas 'yong nanay at tatay ko gano'n din lang, meron silang mga tanim-tanim. So, sabi ko nga, parang ano 'yon, parang nakuha na rin ng um, parang naging natural na sa'kin kasi parang 'yong nakikita ko simula no'ng bata pa ako, parang gano'n.
Mm. Oh. Mm. Mhm, mm. Hmm, ang ganda naman. Mm. Hmm, okey. Eh, sa ano naman 'yong sa habit mo naman, tungkol sa mga pusa. Kailan naman siya nag-start and bakit naman, isa rin 'yon sa talagang gustong-gusto mong ginagawa?
Ah, 'yong sa pusa naman noong bata ko, may mga pusa-pusa naman kami noon, pero tig-isa lang, ngayon 'yong naging partner ko kasi ano siya, mahilig siya sa mga pusa. O di siyempre noong ano, nahilig na din ako, kasi wala eh, lagi mong nakikita, lagi mo nakakasama, so parang ano, natututo mo rin silang ano, alam mo 'yon, um, na-i-inlove ka din sa mga pusa mo, lalo na 'pag alam mo 'yong naglalaro sila, nakakatuwa lang kasing panoorin ba.
Mm. Ah. Mm. <chuckles> Mm. Eh, ah, kailan ka kailan mo naman, ah, may nalalaman sa sarili mo na kailangan mo ng, ah, mag, ah, mag-distress ganyan o mag-relax? Ano naman yung mga signs na nakikita mo na sa sarili mo na, ah, kailangan ko ng gawin yung habit ko na 'to, kasi parang feeling ko ay na-o-overwhelm na ko or stressed ganyan?
Ay naku, pag ano talaga, sobrang stress ako sa trabaho. Alam mo kasi, alam mo 'yong pag dumarating 'yong burnout talaga na parang kinakaladkad mo na lang 'yong sarili mo papunta sa trabaho. Or kung hindi naman 'yong, alam mo 'yong papasok ka pa lang pero sumasakit na 'yong ulo mo. Alam mo 'yong pag nasa trabaho ka, ang lagi mong tinitignan 'yong oras na sana, alam mo 'yong excited kang umuwi. So pag ganun, alam mo 'yong parang ano, kailangan ko talaga ng major, major reset talaga na ano, na pahinga. So yun, ah, siyempre chine-check ko muna iyong budget ko kung kaya. Alam mo nagsosolo travel ako talaga, pumupunta ako sa dagat. Oo, alam mo gagawin ko lang dun? Uupo lang ako sa ano, sa may mga buhangin, tapos wala, tititi tititigan ko lang talaga 'yong sunset ganun or 'yong mga waves.
Mm. Mm. Oo. Yung oras? Oo. Mm. Oh. Mm. Mm. Hmm. Yung waves? Oo. And
Oo, parang ano, nagmumuni-muni lang, ganun.
Mm, ah, yun naman din yung kagandahan 'no ng malapit sa dagat. Eh 'yong house niyo ba malapit sa dagat ba?
Ah, 2 hours away, so bumibiyahe pa ako via bus. Pero ano okey lang kasi na-enjoy ko naman iyong pagbibiyahe minsan, ganoon. Parang ano kasi siya, eh, nagsisilbi siyang me time 'di ba? Ah oo kung sumasang-ayon
Hmm, okey. Mm. Mm, oo, ay kapag ganon na ano nagmi me-time ka, ano yung usual na parang ginagawa mo rin?
Wala, mag-isa lang ako tapos umiinom lang ako ng beer o 'di kaya kape. <chuckles> Sabi ko nga ano natutulala lang talaga ako sa may ano, sa may, ah, pampang oo sa may dalampasigan. Ganoon lang talaga ako mag-me time or 'di kaya ano, um, alam mo iyong pag gabi kunwari tapos tititigan mo lang iyong ano iyong mga stars, gano'n. Ganun hindi ako yung ano mahilig sa ano yung mga party-party ganun kasi parang nakaka-drain siya di ba. Parang nakakaano na namamatay agad yung social battery ko pag ganun.
<chuckles> Mm. Mm. Dalampasigan? Oo. Mm, talaga namang nakaka-relax din. Oo. Mm. Ayaw mo ng mga ano parang loud music, um, noisy environment, ah, flashing lights mga ganong ano ambience, kumbaga hindi siya yung para sa iyo?
Hmm, no, ayoko talaga. Oo. Hindi. Tsaka naranasan ko naman na 'yon no'ng bata-bata ako. So, ah, parang ngayon tumanda-tanda na ako siyempre parang nag-iiba na din 'yong mga gusto natin sa buhay, 'di ba? So, wala na 'yon, oo, parang ano na 'yon, napaglipasan na ng panahon 'yong mga gano'n gano'ng habit ko.
Mm. Mm, tama. Mm. Eh, nabanggit mo kanina 'yong tungkol sa burnout. May mga ano ka ba checklist kung kail kung ah, kung ano na 'yong, ah, indikasyon na ang isang tao ay burnout na sa buhay or sa trabaho, and ano na ano naman 'yong mga ito?
Ah. Parang ano siya, puwede kong i-relate 'yong sa sinabi ko kanina, 'no, 'pag burnout ka kasi, alam mo 'yong talagang pagod ka na, alam mo 'yong parang wala ka ng, al wala ka ng ano, sigla sa pagtatrabaho. Tapos, 'yon 'pag pumapasok ka nga parang ano, kinakaladkad mo lang sarili mo, tas 'pag nasa work ka inaantay mo na lang na matapos na 'yong oras para makauwi. Tapos, alam mo 'yon, minsan ka 'pag burnout ka kahit madami ka ng trabaho, alam mo 'yong parang wala ka ng ano, wala ka nang sigla para, 'di ba, 'pag kunwari 'pag nasa work ka, ah, dad bibilisan ko kasi kailangan kong matapos agad. 'Pag burnout ka alam mo parang wala na 'yong gano'ng ano mo, ah, pag-iisip mo. Parang ano siya
Mm. Oo. Mm. Oo. Talaga? Wala na 'yong drive, gano'n?
Oo, parang nawawalan ka na ng drive, pati makipag-usap sa mga katrabaho mo. Sabi ko nga, parang ano lang, pumapasok ka lang for the sahod.
Mm. Oo, and, ah, na experience mo na yun personally?
Oo. <chuckles> Eh, kasi may naging una akong trabaho, eh, 4 na taon din 'yon, 'no? Sobra kasi siyang nakaka-drain. Alam mo 'yong magtatrabaho ka ng ano ilang oras sa uma uhm, hang maghapon. Tapos after that may i-uuwi ka pang paperworks, ang toxic ng mga katrabaho mo pati 'yong boss mo. So, parang ano in a way parang na-burnout din ako no'n. So, alam mo 'yong sinabi ko kanina parang 'yon kasi 'yong naranasan ko no'n.
Mhm. Hmm. Oo. Ah, okey. Mm. Hmm. So, dati yung parang, ah, even outside work, ah, sa personal space mo dinadala mo yung ano, yung trabaho mo ganun to ganong level?
Oo, no'ng ano bata-bata pa ka ako, ah, kasi ako that time. So, siyempre parang 'di ko masyadong ano b ang ang importante may job ako, first job ko kasi 'yon tapos nagsasahod ako. So, parang alam mo 'yon hindi ko masyadong nababalanse 'yong oras ko between sa trabaho at personal na buhay. Sabi ko nga parang nag-iiba 'yong ano ng tao 'pag ano, eh, tumatanda. Alam mo na 'yong kung ano 'yong gusto mo, alam mo na rin kung parang ano 'yong hindi, parang gano'n.
Mm. Hmm, mm. Oo. Mm, kung ire-relate natin, 'no, sa experience mo sa dati mong company. Ah, for you ba mahalaga ang company culture, para maiwasan ang pagka-burnout sa lalong lalo na sa mga empleyado na kagaya natin?
Ay oo, alam mo alam 'di ba may mga kompanya ngayon lalo na sa BPO eh, sa BP ko o sa BPO ko siya nakita noon eh.
Mm.
'Yong ano, meron silang um, toddler room, 'yong kunwari may mga um, empleyado na may mga anak tas hindi nila alam kung saan pag-iiwanan. Alam mo meron talaga silang designated na ano, parang, ah, um, alam mo 'yong center for the kids? Tapos may mga nag-aalaga.
Ah talaga? So, dinadala nila yung anak nila? Doon?
Oo may may nakita akong ganun, pero hindi ko lang alam kung hanggang ngayon eh meron pa. Tapos alam mo meron pa silang ano, merong sleeping quarters, tapos meron ding um, alam mo yung mga pantry nila na maraming foods? Yung palibre yung mga lunch nila? Oo, tas ano pa yung nakita ko nun, ah, parang may sports room pa pala.
Oh. Bago sa akin yun ah. Mm. Mm, free ganun? Oo. Magan Ang ganda naman ng BPO na 'yan.
Oo nakita ko talaga noon pero sabi ko nga parang hindi, ewan ko kung pe ah, meron pa yun ngayon parang wala na ata eh.
Or bibihira na lang, yung ganyang company, 'no?
Oo. Oo, kasi siyempre alam mo naman ang management nagtitipid sa panahon ngayon, lalo na sa ekonomiya natin.
Mm. Oo, cost cutting talaga yung karamihan, 'di ba?
Yes, tama. Grabe nga, eh, 'no? Sabi ko nga, "Ang swerte naman ng mga empleyado rito." Parang siyempre, kunwari kung ako may anak, oh, edi, dalhin ko na do'n. Libre pa 'yong mag-aalaga habang nagwo-work ako, 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Eh, bakit ba yung sa mga naging work mo, hindi ba naging maganda yung company culture nila?
Ay, sa una talaga hi hindim hindi ganun ano, hindi ko masasabi na maganda yung ano, work culture nila. Kasi medyo toxic kasi yung boss, alam mo yun? Uhm, ala parang ano lagi siyang nagagalit ga pero pakiramdam ko, siguro dahil sa sakit niya yun. Ano kasi siya, ang dami niyang sakit. So, siyempre parang iniintindi na lang namin, kasi baka bunga yun ng ano yung mga nararanasan niyang sakit sa katawan. Kaya alam mo yun, minsan-minsan very impulsive siya, gano'n. Tapos sa pangalawa ko namang work, hindi naman siya ganun ka ano, hindi naman siya ganun ka kapangit in terms sa work culture, 'no? Pero siguro ang hindi ko lang gusto <chuckles> ewan ko, ah, pero
Mm. Oo. Ah. Ah, okey. Mm.
Um, hindi kasi ako yung ganun na ano, yung maka-Diyos. Eh, parang kasi alam mo yung parang everyday bago kayo mag-start ng ano, trabaho yung nagde-devo which is okey lang naman, wala naman problema sa akin yung nagdadasal, kumakanta, alam mo 'yong, nagpe-praise and worship 'no, wala namang problema pero minsan kasi parang ano, ang haba-haba. <chuckles> Alam mo kasi kung kunwari may niru-rush ka tapos, ano, ang tagal-tagal ng ano, ng ah, fellowship ninyo, so parang nakaka-ano lang siya, pwede naman siyang gawin kahit mga 2 times a week siguro 'no? Ewan ko kung sumasang-ayon ka sa'kin?
Mm. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Oo. Oo. Tama, oo. Mm. Well ano 'no, parang, ah, minsan talaga parang yung mga gano'ng, ah, events ay ha nagiging hadlang 'no, sa lalo pag may mga deliverables tayong kailangang isumite, 'di ba?
Hmm. Totoo. Alam mo yung ano, nagmamadali ka tapos ang tagal-tagal matapos yung ganun, parang ano, ano ba yan, gusto ko ng ano matapos yung trabaho ko, ganun.
<chuckles> Mm. Oo, and maaari naman sigurong ano, mak ah, makahingi tayo ng tawad and mag-pray na hindi inaabot ng ilang oras, 'di ba?
Oo, tama, pwede namang ganun kaso ewan ko, siguro, eh, sabagay okey lang s okey lang naman sa akin kung ganun talaga ang kultura nila, eh, wala naman tayong magagawa, 'di ba? Depende' yan sa napasukan na rin naman kasi nating trabaho.
Mm. Mm. Oo. Eh, di ba speaking of ano, ah, company culture 'no, ah, ano naman na yung parang tinitignan mo na, ah, para sa'yo ay isang halimbawa ng magandang, ah, company culture na para sa'yo ay kung papasok ka dun ay talagang magtatagal ka at magkakaro'n ka ng career growth? Ano yung mga checklist siguro na, ah, tinitignan mo?
Number 1, walang overtime kasi sino bang empleyado ang gusto nag-o-overtime, 'di ba? Or sige, minsan puwede namang may overtime, pero dapat may bayad 'yon 'tsaka hindi lagi-lagi. Pangatlo, ah, siyempre dapat may tamang ano 'yan, sick leave, maternity leave, ah, vacation leave, dapat sundin 'yon. Yes, mga ganyan. Pangatlo, dapat may bonus, may mid-year, may may 13 month pay o may performance o may Christmas bonus o saan ka pa? Ano pa ba ang naisip ko? Ano siya, um, hmm may
Mm. Mm. Oo, may Tama, tama. Mm. Oo, mga li leave benefits, oo. Mm. May performance, gano'n. Mm. Mm, oo. Amenities, gano'n.
Ha?
Mga amenities sa company.
Ay oo. Plus points din yung mga amenities na 'yan, mga libreng pa-kape ganun. <laughs> O kung kaya nilang libreng lunch, o 'di libreng lunch. Pero ano, ah, gusto ko din siyempre dapat mabait yung boss o walang toxic na ano, na mga katrabaho. Tapos 'pag kunwari 'pag nagpaalam ka na mag-li-leave dapat ano, hindi 'yon kinukwestyon na masyado, 'di ba? As long as pasok do'n sa leave benefits mo, eh, 'di payagan lang, gano'n. Tapos ano pa ba? Tapos siyempre yung mas may mataas na sahod, gano'n.
Mm. <laughs> Mm, tama, oo. Oo. Supervisors, gano'n. Mm. Mm. Mm, mm, tama. And halos naman lahat yata tayo ay gusto rin talaga ng, ah, mataas na sahod 'no? Ayun, ah, maraming salamat sa naging ano natin, kwentuhan.
Yes, tam Maraming salamat.